Mh-mh. Ce n'è uno, è un piatto brasiliano e adesso ti faccio ridere, sai il trenino di Capodanno che a un certo punto cantano Zazuera, presente? Okay, bene, è un piatto di riso e gamberi <chuckles> che quando mi hanno
Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì. <laughs> Okay. Quindi, è è no dai, ma veramente?
Sì. Quando m'hanno detto il nome io io mi sono praticamente spaccata dal ridere perché mi è venuto in mente il trenino di Capoda
Eh? Quindi, noi quando facciamo il balle cioè quando capita di fare il balletto è riso di ga si canta riso di gamberi. <chuckles> Stupendo!
Mh-mh. Sì. Sì. Tipo risotto ai frutti di mare, così, sì. E quindi <chuckles> praticamente ho scoperto che, sì, è un risotto di gamberi con della paprika rossa molto simile a quello che può essere il sapore, o un risotto ai frutti di mare nostrano, non è che non cambia molto.
Certo. Certo, certo. Quindi è molto assomigliante.
Quindi, ecco, quello sì. Sì, sì. Decisamente somigliante. E quindi quello mi ha fatto ridere. E un altro piatto che mi ha fatto ridere, cioè sul momento no, è stato in Scozia, ehm, che mi hanno fatto assaggiare l'haggis. L'haggis è una sorta di, boh, salsa tipo, sembra un ragù fatto con le interiora di pecora che detta così mh. Il sapore però è uguale ecco, il sapore però è molto simile, almeno quello che ho mangiato io, a quello che è il ragù emiliano.
Mh. Okay. Ah, capita. Sì, fa un bo anche un po' senso.
Siccome io vengo dall'Emilia, quando ho sentito l'haggis ho detto: "Zitti ragazzi che se imparano a far le tagliatelle siamo fritti."
Ah, vedi. Okay.

<chuckles> Ma invece qualcos'altro che in quando ti sei trovata lì non vedevi l'ora di assaggiare perché ti eri fatta magari anche un'aspettativa elevata anche da racconti eccetera. E poi sei arrivata lì, lo hai assaggiato e hai detto: "Mh, però, non è tutta questa gran cosa." Ti è mai successo?
E vabbè. Mh-mh. Sì, sì, allora questo a nord della Spagna, c'è un pesce che cresce attaccato alle rocce che si chiama Percebes, rarissimo, più raro delle ostriche. Ci sono questi raccoglitori poveretti in mezzo alle onde altissime che vanno a raccogliere questo pesce. Ehm sembra una mano praticamente, fai, uhm, insomma una manina e
Okay. Ma è tipo anche la la mhmm, l il guscio come le nostre cozze banalmente? Op Ah okay.
No, no, no. No, no, no. Ha una forma cioè sì, ha un guscio sembran delle zampe di granchio sostanzialmente, però sono nere.
Ah sì, okay, ho compreso.
Mh. Ehm, ma il sapore, c'è tutta una menata, dovrei sentire quanto è buona sto Percebes, insomma l'ho mangiato, boh, sembra una cozza. Ho detto, ma tutta sta fatica? <chuckles>
<giggles> Ma forse non era neanche la ricetta migliore che ti hanno fatto assaggiare?
Vabbè, <laughs> dai. No, no, no, eh scherzi, ero alla sagra, cioè dove fanno il miglior Percebes, della storia, poi costa una pazzia, poi insomma, sì, sì, sì, poi eravamo con amici pescatori che quindi dicevano: "Eh, ma senti com'è buono!" Io cioè, boh, per me sapeva di cozze.
Addirittura. Cioè quindi loro lì, uhm, i in quella sagra, convinti che quello fosse veramente così buono, te lo decantavano come tale e in realtà a te sembrava una cozza normalissima.
Sì. Mh-mh. E gli ho detto: "Ah buonissimo, ah che buono, mai sentito un sapore più buono." Mh. Vai a Bari vai a Bari, te le buttano dietro ma, sì, però insomma io ho fatto finta di che fosse la cosa più buona del mondo. Infatti ancora oggi quando mi mandano dei messaggi su Facebook così che siamo rimasti in contatto scrivono: "Allora ti aspettiamo a mangiare il Percebes" "Sì, magnatelo tu che a noi siamo già" <chuckles>
Hai hai anche mentito. Ecco, vedi. E certo, non vedo l'ora di tornare rispondi tu. <giggles>
Sì, sì, è un po' così.
A vedi, molto, molto interessante. Beh guarda, mhmm, mi ha fatto veramente molto piacere questa chiacchierata perché mi hai fatto scoprire piatti da nomi che non ho mai sentito e nemmeno sapevo l'esistenza. E grazie anche per insomma avermi fatto esplorare una sorta di nuovo mondo, veramente. Grazie di cuore.